Bueno, yo lo hice con de hecho, con el no exnovio de mi hija, porque m me llamó en algún momento, y como sabía que siempre que llamaba, mi esposo encontraba todos los qué hacer, y qué hacer y cómo hacer. Entonces, eh, cuando me llamó a mí fue diferente, me de verdad que me senté a a escuchar a Alejo, todo el tiempo, mm, obviamente, un par de preguntas que, eh, le hacía en la conversación, pero d totalmente decidida a simplemente escuchar, mm, dar mi opinión, más que un una recomendación, como lo que pensaba, y lo que sentía yo en ese momento, de todo lo que estaba pasando. Pero, pude mantenerme responsablemente <laughs> en el equilibrio de: "No voy a, a aconsejar, no voy a recomendar". Siempre y cuando, obviamente, Alejo no me diga: "¿Qué piensas? ¿Qué hago, qué se te ocurre?". Porque ya eso ya es diferente, ¿no? Es e es, claramente, la persona pedir una ayuda, o una o una guía, entonces claro que sí, ahí estoy lista, eh, al al frente del cañón. Pero si no hay la pregunta, eh, específica, uh-uh.
Ajá, okey. Ujú. Ujú. Ujú. <chuckles> Ujú. Ujú. "Con la pena, me quedo callado", dices. Oye, y, por ejemplo, obviamente, ahorita estamos hablando de, de un tema en el que, puedes mantener la calma, y puedes decir: "Okey, no voy a opinar hasta que, pues, termine la otra persona de de contarme lo que lo que quiere". Pero ¿qué pasa en estos casos en los que realmente sí necesitas como emitir? No un juicio, pero sí como, algo, un consejo, algo, que puede ser que la otra persona esté en emergencia o que no sé, que sí realmente necesites soltar algo hacia la otra persona, ¿cómo haces para entregarle como esta información, sin que parezca que quieres imponer tu tu idea, o sin que la otra persona se sienta?
Eh, no lo hago. Sí <chuckles> Ujú. Ah okey, te entiendo. Exacto, o que me quiero como entrometer, ajá.
ajá, justo. ¿Cómo cómo manejas, cómo haces esta diferencia, de decir: "Hey, esto que te estoy diciendo sí viene desde un lado en el que, realmente veo que necesitas que te diga esto?"